Ya, benim aslında, eee, tüm yaratıcı projelerimde, tüm yapmak istediğim şeylerde birazcık muzdarip olduğum, kendi huyumdan dolayı muzdarip olduğum bir durum var. Emm, birazcık, böyle, fazla mükemmeliyetçi bakıyorum her şeye ve başlamak istediğim her şeyi, eee, başladıysam da bitirmek istediğim her şeyi, e en olabilecek en optimal hâliyle, en iyi hâliyle bitirmek istiyorum. Dolayısıyla aslında çoğu zaman hiçbir şey başlamıyor veya bitmiyor. Eee, yani, buna tabii ki örneklerim de var, onları da konuşuruz ama, eee, yani, bu bir şeylere başlayamama, başladıysam da, eee, en iyi hâline getireceğim diye hiçbir şekilde bitirememe durumundan birazcık muzdaribim ve belki, eee, farklı
Hı hı. Hı hı.
eee, fikirlere ve düşüncelere ihtiyacım var. Dolayısıyla, eee, birazcık bununla alakalı konuşmak istiyorum, yani.
Tabii ki, tabii ki. Seni her zaman dinlerim. Eee, şimdi, öncelikle senin her şeyi çok iyi yapma isteğin gayet normal. Tabii ki bir işe başlıyorsan bunu en iyi şekilde yapmak istiyorsun. Bu senin karakterinle ilgili, yani, o yaptığın işe ne kadar değer verdiğinle, kendine ne kadar değer verdiğinle ilgili. Çünkü işi k e, yani, iş aslında kişinin aynasıdır. Böyle bir atasözü var biliyorsun. Dolayısıyla seni yansıtacağını düşündüğün için sen, eee, yani, en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. Bu çok gayet anlaşılabilir bir şey. Ama tabii ki, yani, "Bunu en iyi şekilde yapamam. Ya yapamazsam." diye bir şeylere başlayamamak da seni olumsuz etkiliyor olabilir. Bunu da çok iyi anlıyorum. Sadece 1 soru sormak istiyorum. Hani, bu biraz daha örneklendirmeni isteyeceğim. Bir de, eee, bu her zaman olan bir şey miydi? Yani, çocukluğundan beri gelen bir şey mi? Yoksa son zamanlarda, hani, belki bir öz güven kaybı yaşamış olabilirsin, belki bir başarısız bir deneyim olmuş olabilir. Hani, bunu teti tetikleyen bir şey mi oldu yoksa hep var mıydı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. I hı. Ya, bu aslında hep vardı galiba, yani, emm, şimdi, ben belli bir yaşa geldikten sonra çok proje odaklı bir insana dönüştüm. Hep, böyle, kafamda projeler var. "Ne yapsak, ne etsek, iii, nereden başlasak, nasıl para kazansak?" vs. hep bunları düşünürüm. Emm, ama çocukluğumdan beri aslında gerçekten, böyle, eee, her işi başladıysam en iyi şekilde yapayım, yapamıyorsam da yapmayayım. En iyisi olmayacaksam o işte, yapmayayım düşüncesi her zaman vardı. Eee, yani
Hı hı. Anladım.
bu bir şeyleri öğrenirken de böyle, hani, örnek vermemi istemiştin. İşte, atıyorum, ben müzik yapmayı, eee, biliyorum birazcık şu anda ama mesela müzik yapmıyorum. Onun sebebi de, e, yapmak istediğim tarzda müziğin, iii, gerçekten en iyi hâlini yapamadığım için veya o o an benden çıkmadığı için gerçekten başına oturamıyorum mesela. Eee, onun dışında mesela YouTube'a içerik üretiyorum ben, eee, fakat, işte, ürettiğim içerikler gerçekten fazla, eee, izleyiciye ulaşıyor, yani, böyle, yüz binlerce izleyiciye ulaşıyor fakat, emm
Evet.
YouTube'a video yükleme sıklığım çok düşük. Çünkü gerçekten o yaptığım videonun, eee, videoya başlamam için en iyi fikri bulmam gerektiğini sürekli düşünüyorum ve bitirmem için de en iyi şekilde, işte, kurgulamam, yazmam, seslendirmem vs. yapmam gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bitmiyor mesela. Eee, bitmediği için de cücs yeterli sayıda, eee, video atamıyorum ve belki de yeterince, eee, işe dönüştürebileceğim bir şeyi belki de işe dönüştüremiyorum gibi örnekler verebilirim mesela.
Hıh. Anladım, anladım. Yani, aslında be ııı, biraz da erteleme var gibi. Hani, eee, nasıl olsa şu an en iyi bir fikri beklemem gerekiyor, çok yaratıcı olması gerekiyor gibi derken onları beklerken aslında bir nevi de yapman gereken bu, mesela. YouTube'dan aslında 100.000'ler çok az bir rakam değil oldukça fazla ve senin dediğin gibi ga belki, eee, net bir gelire de dönüştürebilirsin üzerine çok odaklanırsan. Ama bu, ııı, çok iyi yapma, mükemmel olma korkusuyla aslında biraz erteliyorsun, eee, gibi de gözüküyor. Yani, şu müzik örneğini verdin. Müzik örneğinden yola çıkarsak mesela, ııı, hangi, eee, gitar mı çalıyorsun veya piyano mu hani hangisini çalıyorsun? Yani, ne çalıyorsun daha doğrusu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, enstrüman çalmıyorum ben. Iıı, sadece, iii, işte prodüksiyon programları var. İii, daha ya, böyle müziğin her şeyini yapabildiğin, işte, hem, eee, melodisini yazabildiğin hem de, işte, efektlerini ekleyebildiğin, son ürüne dönüştürebildiğin şekilde, eee, programlar var. O programları kullanmayı biliyorum ve birazcık müzik teorisi biliyorum. Eee, onun aracılığıyla hani şarkı yapabilme şeyim var.
A! Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Anladım, anladım. Peki, sence mesela bu prodük senin yaptığın tarzda müzikle ilgilenen insanlar da, böyle, mükemmel bir şekilde mi yapmaya başladılar bu prodüksiyon veya şarkı üretme, müzik üretme işini? Yoksa senin gibi böyle küçük adımlarla kendilerini geliştire geliştire mi ortaya çıkardılar? Yani, hani, şey çok uçuk, böyle, oturup başına birdenbire mükemmel bir şarkı çıkarma sanki %0 gibi bir şey. Ne dersin?
Hı hı. Tabii. Kesinlikle öyle. Zaten, ııı, bunun ben de çok farkındayım, yani, kimse gerçekten o programın başına oturup, eee, programın mekaniklerini öğrendikten sonra hemen ilk yaptıkları şarkı, ııı, işte, en mükemmel şarkı olmuyor. Iıı, aslında ben de farkındayım bunun fakat, ııı, o ürünü paylaşmayı, ııı, yani, o mükemmel olmayan benim kafamda, ııı, sadece, hani, eh, olan bir ürünü paylaşmayı ya da, eh işte, idare eder, iyidir bir ürünü paylaşmayı ben, iii, bir şekilde beceremiyorum aslında. Eee, ve dolayısıyla, hani, o bitmemiş bir iş gibi kalıyor benim gözümde. Eee, aslında belki dediğin gibi, iii, bunu daha kolay bir şekilde farkedebilsem diğer insanların da böyle ilerlediğini, ııı, belki gerçekten ben de, eee, kendi ilerlememi o şekilde sağlayabileceğim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, seni çok iyi anlıyorum. Bu, hani, oldum olası böyle bir şey olduğu için, hani, eee, son zamanlarda elde ettiğin bir tutum değil her zaman böyleydi. Dolayısıyla bunu değiştirmek çok kolay değil senin için. Bunu çok iyi anlıyorum. Ama kendine, hani, hatırlatabilirsen bu işi yapanlar da benim gibi başladılar, diye ve kimseyle başka biriyle kıyaslamak yerine kendinle kendini kıyaslasan. Y şimdi YouTube'dan örnek vereceğim. Mesela, YouTube'dan en son paylaştığın şey, eee, ga çok iyi izlendi ve bir sonraki paylaştığın şeyi, mesela, bir önceki paylaşımınla karşılaştırabilirsin. Bir tık daha iyisin, mesela, bir önceki paylaşımına göre. Evet, bi bir tık daha iyisiyse onu yine paylaşabilirsin. Mükemmel olmasına gerek yok çünkü sen, kendin bir, eee, aslında bir ileri seviyesini, eee, bir, eee, yani, videonu bir ileriye taşımış olacaksın. Bir öncekine göre daha iyi bir video yapmış olacaksın. Dolayısıyla böyle, hani, küçük küçük sadece kendinle kıyasladığında kendini ilerleme de görmüş olacaksın. Sana göre eh olarak gelen bir şey belki başkasına göre o wow gibi, mükemmel gibi bir şey gelecek. Çünkü sen, eee, böyle çok, ooo, %100 her şey tamam olsun diye bekliyorsun ama herkes o şekilde bakmıyor ve, eee, büyük ihtimalle senin eh dediğini bu kadar yüz binler izliyorsa zaten insanlar beğeniyor demektir. Dolayısıyla benim sana tavsiyem, hani, başkasıyla kıyaslamaktansa kendi yaptığın işlerle kendini kıyaslaman olacak.
Hı hı. Doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Do Hı hı. Doğru, aslında çok mantıklı. Yani, emm, o dediğin şey özellikle, yani, sen, ııı, mükemmel işi yapmıyorken bile ben, eee, bu kadar fazla izleniyorsa aslında, eee, belli ki aslında bir kalitede zaten o ürün ve, eee, kendimle kıyaslama işine girmem, kendimle kıyaslamam çok daha mantıklı gerçekten. Eee, böylece hem kendimi geliştirmeye gerçekten odaklanabilirim gibi duruyor, eee, hem de diğer insanlarla kıyasladığın zaman, eee, her şeyin gerçekten bir yerde, eee, en iyisi var ve, eee, o en iyiye ulaşmak öyle hemen olabilen bir şey değil gerçekten. Eee, aslında bunu gerçek d eee, dedi dediğin gibi hayatıma entegre edebilirsem birazcık ve o düşünceye, iii, kendi kafamda bir şekilde kurabilirsem belki çok daha, ııı, rahatlayacağım ve çok daha fazla üretici bir hâle de geleceğim gerçekten.
Hıh. Kesinlikle. Evet yani, eee, büyük ihtimalle öyle olacaktır. Çünkü, eee, şöyle bir şey de var sanırım. Hani, sen çok mükemmel olmayan bir şeyi paylaştığın zaman mesela YouTube'da paylaştın diyelim, tepki alacağından mı çekiniyorsun yoksa sen kendi kendini mi yargılayacaksın? Yani, yoksa insanların ne diyeceği konusunda mı daha çok endişeleniyorsun? O yüzden mi böyle bir mükemmel, eee, olmasını istiyorsun? Hani, bu konuda da biraz açıklama açıklayabilir misin? Hani daha net otursun kafamda.
Evet. Hı hı. Tabii, yani, şöyle aslında gerçekten, iii, o işe paylaşmama sebebim, iii, insanların ne diyeceği falan değil. İii, daha çok böyle kendime, iii, yediremediğimden diyeyim. Çünkü, ııı, işte b bu videoyu ben izler miyim diye bakıyorum, iii, izlerim ama ne kadar izlerim? İii, bu benim iz yaptığım en iyi video mu gerçekten, izlediğim en iyi video mu? Hep kendime verdiğim bir hesaptan dolayı aslında, eee, o paylaşımlar gecikiyor veya erteleniyor veya hiç bitmiyor.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım aslında sen, eee, en kendini en çok yargılayan insansın. Dolayısıyla da hep böyle aslında daha iyi ye yapmak istiyorsun. Bir ön bir daha üst seviyeye çıkmak istiyorsun. Bu da çok anlaşılabilir bir şey ama, eee, biraz önce verdiğim tavsiyeyi yeniden vereceğim. Bir önce yapmış olduğun işle kıyaslarsan aslında sen de sendeki ilerlemeyi, eee, göreceksin. Çünkü anladığım ka yani, yaptığın şeye değer veren, en iyisini olması için elinden geleni yapan birisin. Dolayısıyla bir sonraki yaptığın mesela paylaşım, eee, eminim ki bir öncekinden daha başı yani hem daha çok izlenecektir hem de daha mesela bir öncekinde yaptığın bir hatayı fark etmişsindir. O hatayı yapmayacaksındır ve, eee, böyle üzerine katarak yani gideceğini düşünüyorum. Çünkü anladığım kadarıyla hem detaycı bir insansın hem özen gösteriyorsun hem de iyisi olmasını istiyorsun. Bunların aslında hiçbiri negatif değil. Sadece, eee, hani el çok çok iyi olsun diye beklerken aslında bazı şeyleri kaçırıyor olabilirsin o konuda haklısın. Yani, eee, sadece şeyiyle karşılaştırmanı öneririm, yani, kendinle, bir tık daha iyi mi, bir tık daha iyi değil mi bu şekilde bir kıyaslama yaparsan, aaa, daha kolaylaşacaktır diye düşünüyorum.
Pı evet. Ha ha. Doğru. Hı hı. Doğru. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Yani, iii, kendinle kıyaslama kısmı gerçekten çok mantıklı. İii, ayrıca az önce bir şey söyledin, o çok, iii, kilitti benim için, iii, bir şeyleri kaçırıyor olabilirsin dedin, iii, doğ en iyisini beklerken ki geçmişte de yaşadığım şeyler bunlar. Yani, sadece bu 2 proje üzerinden değil, iii, diğer yaptığım yaratıcı projeler, arkadaşlarımla giriştiğimiz işler, iii, rin bir kısmını gerçekten o en iyisini beklerken kaçırdık veya kaçırdım. İii, dolayısıyla, iii, bunun farkına varmak ve şu an elimde olan projeleri belki, iii, zaten değerliyken kaçırmamak
Hı hı.
veya kaçırmamaya çalışmak, iii, yine çok değerli ve önemli gerçekten. İii, çünkü işte senin de dediğin gibi bu en iyi ürünü üretmek, iii, illa en iyisini üretmeye çalışmak vs. çok, iii, yani, önemli tabii ki ama, iii, belki de üretimde kalmak, o en iyi üretmeye çalışırken üretimden düşmemek çok daha, ııı, değerli ve önemli ve kendini geliştirdiğin sürece, belki iyiye doğru yavaş yavaş adımlar attığım sürece, imm, hem üretimim artacaktır hem de, eee
Hı hı.
nasıl diyeyim, iii, kendimi geliştireceğim işte yavaş yavaş. O yüzden bu verdiğin tavsiyeler için aslında çok teşekkür ederim. Kafamda birkaç, iii, belki kilidi açmama yardımcı oldu. İii, o yüzden çok değerliydi. Çok teşekkürler.
Tabii ki. Rica ederim ne demek. Eee, senin de dediğin gibi aslında sen sürekli üreterek kendini geliştirmeye devam edeceksin ve her seferinde daha iyisi olacak. Eee, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Görüşmek üzere, hoşça kal.
Evet. Hoşça kal. Görüşürüz.